Y entonces, pues, em, haz de cuenta que, no sé, por ejemplo, él prepara una cosa, a mí me ponen a hacer otra, o me pongo a limpiar todos los los, ¿cómo se llama? Lo el pescado, cosas así. Y, pues, ya, por ejemplo, si llega a faltar algo, mi mamá ya va a comprarlo ella sola, ¿no?, se sale aquí al mercado que está aquí cerca, al tianguis o lo que sea. Y, pues, igual la abuelita, pues, va haciendo otra cosa de comer, em, no sé, mi hermana, pues, tiene el rol de de hidratar a los a los cocineros, el cual es sumamente importante. <laughs> Entonces ella sí, no, no puede faltar. A veces, llega un poquillo tarde esa mujer, <chuckles> pero, eh, pues, su rol es es bastante importante. <laughs> Y, pues, así, o sea, y se empieza a trabajar, algunos limpian, algunos acomodan como para comer, y, pues, se hace, pues, ahora sí que la pachanga. <chuckles>
Ujú. Okey, okey. Sí, sí, sí, claro, completamente. Ujú. <laughs> <sniffs> Okey, okey, okey. Oye, no, pues, bastante bien. O sea, bueno, y regularmente, también, ¿no?, esa esa situación creo que, pues, sí se ha perdido un poquito, ¿no?, el que las familias se reúnan de vez en cuando, que se reúnan, pues, como que más más a a convivir entre todos. Y, pues, claro, o sea, en este caso que cada quien tiene un rol distinto, ¿no? Y, pues, sobre todo, que cada rol pues funciona perfectamente bien en este caso, ¿no? Pero ajá. No, sí, sí, adelante, adelante.
Ujú. Mm, claro. Sí, de hecho ajá. No, dime, dime. Sí, que de hecho, pues, ha sido también como, pues, quitarle la carga a la abuelita, ¿no? Porque antes ella era de: "Yo quiero preparar todo, y yo lo hago y bla, bla, blá, bla, bla, blá". Y, pues, no, pues, ahora ya, o sea, pues ya está más grande la abuela, ¿no?, ya ya está creciendo. Entonces, pues, ha ha servido bastante eso, porque, pues, hemos podido, pues, crear como un ambiente más más más acorde, ¿no?, más divertido, más tranquilo, no se le carga mucho la mano a uno, se puede trabajar entre todos y, pues, incluso hasta queda como más rápido todo.
<chuckles> Sí, sí, sí. Sí, sí, me imagino. Ujú.